Расскажи, пожалуйста, какой запах мгновенно поднимает тебе настроение? Что это? Это еда или это парфюм?
Слушай, на самом деле это очень такой глубокий вопрос с достаточно с широким ответом, потому что, я, у меня как такового одного запаха точно нету, но их есть некая такая совокупность, потому что каждый из них он играет некую отчасти роль воспоминания и то, что вот связан с каким-то из моих хобби, потому что вот прям есть то, что аж прям берёт за душу и хочется. Ну, в целом, как бы это общее для многих. Это некоторые из этих запахов, но вот прям для меня это то, что улыбка на лице от уха до уха появляется, и наслаждение, э, внимание какое-то этому запаху, ой, это да. В общем
Да, понимаю. Давай пройдемся. О, класс! Мгм. Класс. <chuckles> Ой, ну хорошо, давай. С каких начнем? С самого топа начнем или будем подбираться к топу постепенно? Давай давай давай!
На сам А будем подбираться потихоньку. Значит так, самое первое- это запах горячего шоколада. Если в какую-нибудь шоколадницу зайти, именно с там, где разливной горячий шоколад. Потому что
Ага. Ого! А какие здесь ассоциации у тебя с этим горячим шоколадом?
А дело в том, что я в целом просто огромнейший сладкоежка, и когда-то бабушка и просто бабушка когда-то сделала потрясающий какао в детстве, там, давно давно. Мы в деревне отдыхали, э, вот, и мы тогда еще, ну, очень часто по вечерам ходили на прогулки. И как-то раз бабушка сделала, ну, прям такой бомбезный какао, на именно прямо, ну, вот, на шоколадке, и с того момента я стал просто фанатом этого напитка, и для меня вот этот аромат, он прям
Да что ты! Так, ва Так слушай, подожди, хочу уточнить, какао на шоколадке. А, ну, немножко больше деталей. Это растопленный шоколад и туда добавлено молоко?
Ага. Да. С молоком, сахаром, чуть-чуть сольки, да, и чё, может, даже сливок иногда добавлялось, но в основном-то вот, ну, на тот момент, поскольку это было в деревне, это вот свежее коровье молоко, растопленный шоколад. Ну, бабушка, конечно, много сахара сыпала, но что поделать, на то время-то, и вот, чуть-чуть сольки. И, о боже, как это было божественно! И такой ещё аромат! Он, и он и такой и и сильно молочный получается, потому что всё-таки это вот коровье молоко, ну вот ты когда пьёшь, из-за того, что тогда стандарт шоколада был очень высокий всё-таки в те времена, то как это было вкусно! Вот этот вот прям го вот слегка горчиночка вот эта вот. Он такой жирненький, обволакивающий. Ах, какой такой кайф был, я не могу! Вот. А еще я такой малой был, вообще такой шик, вот. И поэтому, конечно, вот, это очень сильно мне нравится, а еще пос просто это связано с тем ага.
Мгм мгм. Вау! Мгм. Ничего себе! <chuckles> Да, да-да-да. Мгм. Вау! Ай! Ай, что ж такое-то? <chuckles> Класс класс! Слушай, ну, здесь есть же разница, правильно, вот? Пить какао из какао-порошка. Какао-порошок, и молоко, и какао, которое, вот, с шоколадкой растопленной. Это разница же есть?
Ага. О это п это колоссальная разница, потому что обычно, во-первых, какао он уже как бы обезжиренный, там нету вот этого какао-масла по факту. Вот. Это же перетернутые бобы. А здесь же какао, кака ой, шоколад, какао-масло, и оно, вот, дает вот эту такую жирность, такую, ух, я не могу! И, и вообще прям нежнейшее, такое жирненькое чуть-чуть, а еще и деревенское молоко было. Ох, как это! Оно горячее, ой, с железной кружки, ой, это балдеж был, просто!
Вот! Точно! Точно! Ай, класс! Супер! Всё! С ой, еще из железной кружки! Ой, из такой же. Алюминиевой жестяной, такой кружки?
Ваще кайфует. Да вот такой вот деревенский классный такой, которую вот когда хочется попить, ее окунаешь в ведро с водой там, и с и и начинаешь пить. Вот из такой кружки. Большой такой, вот. Но это то, что первое.
М. <chuckles> Класс! Да! Класс класс! Так, ну, с какао все понятно. Давай следующее. Что у нас следующее в топе идет?
Вот. А еще одно, осо с ну, почему шоколад? Потому что, ну, я такой, типа, ж фанат готовки, там все дела. И
Ага.
И, мой любимый десерт- это шоколадный французский кекс, вот этот с жидким центром, вот этот фондан шоколадный. И вот
Да, фонтан шоколадки. Да, шоколадный, да-да-да.
И поэтому, вот поскольку я его просто обожаю готовить, это, пожалуй, наверное, мой, ну, я бы не ск ну да, пожалуй, коронный, потому что я не так уж много десертов делаю, но тот, который у меня отлично получается. И вот это тоже вот, вот эта вот вся ассоциация с какао.
Так, я правильно понимаю, это следующий запах, который тебе поднимает настроение и улучшает его, правильно?
Не, пока это всё, это пока тот же шоколад, просто почему.
А, нет, это всё туда, к шоколаду. Все хорошо, поняла. Мгм.
Это почему он. Вот. Это вот так вот. А 2 запах- это запах выпечки, т утакой масляной, круассаны, когда вот выпекают.
Класс. Ай, как вкусно пахнет! <chuckles> Класс.
Вот, дело в том, что я как-то когда как-то вот 1 раз за всю свою жизнь побывал в Париже, попробовал именно н именно вот круассан нормальный, без всех этих начинок шоколадных, там, ореховых, ванильных.
А что, в Париже какие-то особенные круассаны, что ли?
Таких нигде, по крайней мере, не встречал в другой части Европы и у себя в стране. Были попытки что-то там, <chuckles> ретроспективу этого круассана сделать, но, увы, как-то это было очень печально, грустно и не вкусно. Вот. И вот это отдельная тема. Вот. Оно просто это невероятно. Вот это вот такой слоёный, такой жирный, масляный, а ещё с чашечкой вот этого эспрессо. Ой, да просто бонжур Вот. И вообще вообще просто идеально, ничего больше не надо, просто вот сидишь в кафешке какой-то там, в каком-то переулке, тебе приносят этот круассан за 75 евроцентов, и ты такой: "Ох, какой кайф". Он такой мягкий, ароматный, и
Да? Ух ты! Поняла, ну-ка, и что там было такого? О. <laughs> Просто бонжур. <laughs> <chuckles> Ага ага. Слушай, а если мы представим вот сейчас, э, ты же сейчас не в Париже, правильно? Ты сейчас у себя в стране. А вот ты бы сейчас хотел, э, по покушать этот круассан, но у себя дома или это все-таки обязует, этот круассан обязует быть именно в Париже?
Я бы этот круассан хотел тогда если и дома, то с с э, с человеком, с которым я ездил в Париж. Потому что мы, только мы разделяем эти ароматы, потому что никто не понимает, для всех обычно, под ну, по крайней мере, из наших знакомых, из наших знакомых для них для всех, ну, вкусненько. Они ваще не понимают, не шарят ни черта в этой теме, что да, вот, аж обидно.
О. <laughs> Ага. Ага. Да что ж это такое-то! А кто этот человек?
А, это папа. <laughs> Никакой романтики! Здесь без романтики обойдётся. <laughs>
А, это папа! <laughs> Ничего себе! <laughs> Да, я думала, ты сейчас скажешь: "Это девушка, с которой я познакомился". Нет, это папа. Папа тоже у тебя кулинар? Тоже любит рецепты?
А, нет. Увы. Увы. Вот. А, да. С да, да, до мозга и костей. Прям вообще вот. От него я многого понабрался в будущем.
Да, ты во 2 по поколении кулинар, что ли?
Э, не знаю, в каком я поколении кулинар, но дум похоже, что с учетом того, что у бабушки большие умения, у папы. У меня, думаю, что это какая-то генетически наследуемая болезнь, вот. Так что в целом очень приятнейшая болезнь, я очень рад, что она есть.
<laughs> Приятная болезнь, приятная, без последствий, мне кажется. Наверно, пусть все болеют такими болезнями, крутыми. Супер! Так, 2 у нас круассан. 1 у нас был какао-шоколад. Теперь круассан. А с что дальше?
Да. Да. Вот. Да. Да. А вот 3, это, 3, это манго, запах манго.
Да?
Потому что это связано с 2 поездками, очень, ну, вот тоже, семейными, и, наверно, самые лучшие на сегодняшний день, которые в целом у меня были. И, поскольку, ну, грубо говоря, семейная, так сказать, отношения не самые всегда бывают теплые, прекрасные и равномерные, но вот, в общем. Но поскольку вот, ну, вот эти 2 поездки, это, наверно, были самые такие чудесные, потрясающие моменты, когда вот м мы с родителями были, ли прям в единый это 1 раз это была Малайзия, а 2 раз Африка. Вот и
Мгм. Так. Ну да, бывает по-разному, безусловно. А куда это вы ездили? Где это? Это только с родителями ты был?
Да. И получается, что вот там бы мы кушали самые вкусные в моей жизни манго, вот эти вот такие азиатские, которые жёлтые, вот эти большие, мясистые, такие супер сладкие. Ты покупаешь его дей
Мгм. Так. Слушай, они снаружи тоже жёлтые или они снаружи крас зеленые такие? Желтые. Так.
Да! Нет, жёлтые, именно жёлтые, вот это такая такой тайский-китайский манго, вот он именно жёлтый, и он 1 весит там под килограмм, наверно. И ты И всё, и ты покупаешь такую тележку, такой штуковины покупаешь, и всё, и целый день кушаешь. Тратишь 3 бакса, и потом весь день на аллергиях. <laughs>
Ого! Ух ты! Не видела таких манго. Класс! Мгм. Класс! <laughs> Слушай, а всем запомнился этот вкус манго? Маме с папой тоже он понравился?
Вот. О, папе особенно! Папа вообще, поскольку он в целом путешественник, то для него вот этот манго- это было просто Вот он хотел снова его попробовать, потому что он такое ел только в Таиланде, вот, а, здесь он сказал: "Вот, это он, именно этот манго". Он его и первый заметил тогда. И вот мы ап так ели, так стока этого манго съели, я не знаю. Это Я даже перестал считать, сколько килограммов это было, но это было круто! И вот этот вот слегка кисловато-сладковатый, вот этот манговый запах. Такой, ох! Это просто И вот, конечно В магазине даже бывает- идёшь, так этот манго, к правда красный, но что поделать, так немножко, так, когда берёшь, так аромат его ощущаешь такой: "Ах, Африка! Да, было дело!" <laughs> Кайф!
Да. Да. Мгм. Ничего себе! Вау! Класс! Мгм. <laughs> А почему Африка? Ты же сказал: "Азия".
Э, потому что мы и там и там ели. Но просто Африка- это последняя последняя поездка, поэтому как бы она ближе по воспоминаниям. Вот. А так, да, просто это была 1 в Малайзию, а 2 в Африку. И вот в Африке тоже были эти манго, но там мы оба зна виде увидели эти манго, и там уже вместе их тоже обкушивались, как как будто сегодняшний последний день нашей жизни, и нужно было заменить состав нашей крови на все 100 %, чтобы это был манго сок. Вот. Да, да. Даже есть фотка: мы все такие жёлтые жёлтые жёлтые. В общем, кайфово. Э Ага.
А, и там, и там. М. Да-да-да. Класс! О боже, даже так! А, положите. Да нет, ну да, нет, ну ты шутишь уже! Ну, это уже шутки. <chuckles> Хорошо, а скажи, сколько лет назад была эта поездка?
<chuckles> 7- 7 лет назад. Да.
7 лет. Скажи, и вот ты, э, 7 лет не ел манго уже?
7 лет я не ел такой манго. Так скажем, да. То есть именно жёлтый манго я не ел 7 лет.
Такой манго? Вот я к этому и веду. Удалось ли тебе найти похожее что-то, восстановить это в памяти или так и не получилось? Нет, да?
К соже к сожалению, нет. К сожалению, нет. Есть в Европе, к сожалению, продаётся только вот этот красно-зелёный, красный манго, а китайского почему-то не завозят. Почему-то в странах СНГ есть всё, а в Европе- нет. И аж грустно становится. Китайцы там что-то возят, завозят, а в Европе такого нет. Ну, может, на на азиатских рынках, но вот в моём городе, по крайней мере, такого нет. Увы.
Мгм, мгм, м. Да не может быть. Да, может быть, попробую сходить на азиатские рынки, хотя вряд ли туда что-то доезжает прям с Азии. Не, ну может быть, конечно.
Ну, может быть, в приморских каких-то городах, там, где вот они возят уже кораблями, может быть, там есть, но вот не знаю. Ну, в общем, вот эти вот запахи, они прям меня так воодушевляют, что аж аж прям не знаю. Вот. Ну и чт
Мгм. Класс! Так, а это всё? Это наш уже топ? Мы уже к топу добрались?
А, ну, пожалуй, это такие, наиболее яркие, но, в принципе и В принципе, я думаю, что Ладно, первым местом тогда уже я бы поставил запах жареного стейка из стек из стейкхауза. Ох, это вообще! Это вот, это, проходя туда, я чу кстати, да, кто что-то я об этом забыл. Вот частенько у нас тут в г Да, у нас тут в гор в городе хватает всякой такой тематики, связанной с говядиной в общем-то, вот. Но и вот каждый раз, когда вот проходишь, ох, как настроение поднимается! Потому что, вот когда ты знаешь вот эту всю кухню подноготную, и ты еще представляешь вкус этого филе-миньона м medium-rare и ты такой: "Ах, какой кайф!"
Ман Да, манго- это наш уже топ? Мгм. Да. Ух ты! Ой, да, вот это ты молодец. Это очень круто. Мгм. Ну-ка. Ой! Подожди, филе-миньон или стейк? Э, я просто стейк себе по-другому представляла. Ну, можно, конечно, его сделать из филе-миньон.
Ну, есть раз не, есть просто ра ра разные стейки. Есть вот такой большой топор, есть вырезка, вот, и филе-миньон- это именно идет самый чистейший такой филе, мягкий мягкий, самая нежная часть мяса, вот, да, поэтому, да. Не, можно, конечно, и томагавк, можно и томагавк, конечно, там те. Нет, мой любимый- это там, где нормальный кусок жира есть, такой мощный большой кусок, такой сочный, с такой корочкой. Там прекрасный такой перечный соус к нему там, немножко пюрешечки. Вот. И всё.
Да. Да. Да, самая нежная. Мгм. Мгм. Вот это твой любимый кусочек, да? <laughs> Мгм. Ой, боже, как вкусненько! А ты пробовал мраморный стейк? Из мраморной говядины?
Но у ме Э, смотря какой мраморности, потому что у нас в моём з в моей стране, когда т когда я еще там жил, а, там мы покупали много мраморной говядины, особенно всякий антрекот, такой выдержанный, вот. И и оно нежнейшее просто, и вот у него вкус прям За счёт того, что вот эта вот эти прожилочки, жирочек вот это, он когда растапливается. О! Это просто феерия, это просто радуга в душе появляется. М, вот. Не Ну да. Да. Вот, так что
Да. Мгм. Вкусно было? Да. Да-да-да. Да, да. <laughs> Да, слушай, а ты дома готовил, а, у себя там в стране? Вы дома готовили стейки, да?
Да, да. Стока стока разных технологий: сначала в су-вид, потом на гриль, или просто на гриль, или как по-ресторанному, на сковородку, розмарин, чеснок там, всё, э, по феншую, сливочного масла шмат такой кинуть. И вообще. Потом посто чтоб постояло чуть-чуть в духовке, там дошёл, чтобы все соки, белки эти вобрали волокна, и потом разрезаешь, и он такой- кирпичный цвет, и ты такой: "Yes!"
Мгм. Ой! Боже мой! Да, обязательно обязательно, конечно! Господи, какая красота! Слушай, а насчёт способа приготовления. А, у тебя дома есть гриль или ты на сковороде или духовке готовил?
Какой кайф! Ага. А, мы на электрическом гриле, на обычного гриле с углем, потом су-вид и сковородка. Да. Вот. Так что.
На электриче Мгм. Да. Ух ты, 3 этапа? Или это 3 разных, а? А, это разные типы? Да, да, да, всё теперь поня
Ну, это не это разные типы, разные типы, разные типы. Да, да. Просто в су-виде ты, это французская технология, там доведешь просто до 53 градусов, потом быстро по 1,5 минуты с каждой стороны обжариваешь на самом большом огне и всё. И идеальный стейк, просто. Супер!
Класс. Слушай, ну, по тебе слышно, что ты прям обожаешь стейки. Ты точно знаешь, как их жарить. <chuckles> Я столько технологий услышала, просто, <laughs> за последнюю минуточку. Вообще класс! Очень захотелось прям самой пожарить тоже стейк. Супер класс! Слушай, ну, спасибо тебе большое! Все запахи достойны уважения, потому что это твои любимые запахи, которые поднимают тебе настроение. Спасибо тебе большое, что поделился.
Вот. <laughs> О да! О да! <laughs> Наслаждение сплошное. <laughs> Ну что ж, вкусно. <laughs> <chuckles> Спасибо тебе большое за то, что я снова это вспомнил, это потрясающе, и увидимся, услышимся.
Да.